อืม ก็เลยเลือกเรื่องนี้ แล้วเนื้อเรื่องเป็นยังไงเอ่ย?
อา เนื้อเรื่องเนี่ยก็คือนางเอกอะค่ะ เขาอะมีเพื่อนเนาะที่มีฐานะค่อนข้างแตกต่างกับเขาเลย แต่มันไม่ drama นะ มันฟีลแบบสนุกแล้วกัน แล้วคือเขาอะค่ะทำงานอยู่ในบริษัทหนึ่ง แล้วบริษัทนั้นน่ะจะมีแบบ อ่า ประธานบริษัทเนาะ เขาจะมีหลานที่แบบเขารักมาก แล้วเป็นแบบ ฟีลแบบให้มาเป็นแบบทายาทสืบทอดต่อ ประมาณนั้น ซึ่ง
อา ๆ ซึ่ง หลาน ประธานนี่แหละ คือพระเอกเหรอคะ?
ใช่ ใช่เลยคุณ ซึ่งเหมือน อ่า ฉากที่ทำให้เขาอะต้องมา เจอ ว่า ปู่ของพระเอกอะค่ะ ก็คือ CE ประธานของบริษัทอะ เขาอะค่ะอยากให้หลานของเขาอะแต่งงานมาก เพราะว่า หลานของเขาอะก็เพียบพร้อมแล้วเนาะทุกอย่าง ขาดอย่างเดียวก็คือไม่มีแฟนค่ะ
<chuckles>